ของผมอาหารไทยนะ ไอ้ อะ ไอ้ เบสิก อะเนี่ยแหละผมชอบสุดแล้ว กะเพรา กะเพรา อะ ตาง ต่าง ๆ กะเพรากับไข่ดาวเนี่ย เอ้ย เราเปลี่ยนมื้อ เนื้อสัตว์ไปแต่ละมื้อก็ได้ กะเพราหมูสับ กะเพราเนื้อ กะเพราหมูกรอบ กะเพราไก่ ผมว่า โอ้โฮ แค่เนี้ย ผมแบบ อร่อยแล้ว เออ ใช่ เออ ของผมก็ <chuckles> ได้ เลย กะเพราต่าง ๆ ไข่ดาว ผมขอไข่ดาวไม่สุกอะเยิ้ม ๆ นิดหนึ่งแค่เนี้ย อื้อฮือ แค่เนี้ยฟินแล้ว พอแล้ว สำหรับผม อัน <laughs> อา อันนี้ทำเองไหมครับ คุณบ้าน คุณ ล คุณ ของคุณบ้านทำเองเลยไหม? โอ้โฮ อร่อย
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อืม กะเพรากุ้ง กะเพราปลาหมึก กะเพรา กะเพราทุกอย่าง คนไทยนี่สรรหานะ กะเพราต่าง ๆ เออ เรากินเมื่อวานเลยค่ะ กะเพราหมึก กะเพราเนื้อ ไข่ดาว เมื่อวานเลย ลูกก็กิน เออ ทำเอง ทำเองเลยค่ะ